Thiệt á chứ, bây giờ á, tui đang rối quá đây nè bạn ơi! Mà rối hông phải là tui lo buồn đâu, rối là tại vì tui hông biết làm sao hết trơn á. Số là hôm bữa á, hai vợ chồng tui á cãi nhau về cái việc là hai người muốn, a, đi về quê ở, mà vợ tui đâu có chịu đâu, tự nhiên cái giờ vợ tui chịu rồi, mà vợ tui chịu, kiểu như là ừ, ờ, mà hứng lên nói là "Ừ, bây giờ đi về đi", cái tui nói "Ừ, công chuyện anh trên thành phố đang đăng đăng đê đê nè". Rồi bây giờ phải nói cái dọn nhà, mà nói dọn nhà á đâu phải là dễ đâu nha, mà tui thấy giờ tui gặp căng thẳng quá trời luôn! Đồ đạc thì quá nhiều mà trong khi đó là công việc của tui nha tui đang làm dang dở nữa, đâu có bỏ dở được đâu? Rồi bây giờ nha, kiểu như là, mình phải trả nhà cho người ta đúng thời hạn chứ bạn. Bây giờ nha, phải dọn dẹp nha, vừa làm, rồi vừa dọn dẹp này kia quá trời nhiều đồ hà, mà tui không biết làm sao hết trơn, bây giờ đang bị căng thẳng quá trời đây nè!
Sao vậy? Có vụ gì dữ vậy? Ừm. Chịu rồi thì vui chứ có gì đâu? À, mình hiểu rồi. Ừm hứm. A, mình hiểu rồi nha, tức là bây giờ sắp phải dời từ thành phố về quê, dọn nhà, mà bây giờ băng đăng đê đê rối quá hông biết bắt đầu từ đâu. Chuyện nhiều quá mà có hai vợ chồng thôi. Rồi, bây giờ đó, à, cái thời hạn chuyển nhà của 2 bạn đặt ra là bao lâu nữa nè mới chuyển, tuần này hay tuần sau?
Ừ. Đúng rồi. Thật ra thì quyết định này nó khá là nhanh đó chứ, kiểu như là, hôm bữa nhớ đợt tui đòi về quê, xong rồi vợ tui hổng chịu, cái tự nhiên cái giờ nói là đi về, mà vợ tui nói với chủ nhà luôn rồi là cuối tháng á là là phải trả, mà giờ còn có 1 tuần nữa thôi à. Mà bây giờ bạn biết không, đồ nhà tui quá là nhiều luôn, 1 tuần làm sao mà dọn kịp?
Ừm hứm. À. Rồi, còn có 1 tuần, mà bây giờ á phải nhanh chóng cuốn gói ra về, đó, và căng thẳng là phải rồi nè. Nhưng mà bây giờ bạn ở là căn hộ, hay là nguyên 1 căn nhà, hay là 1 cái phòng?
Tính ra á thì mình ở, giống như là, nó là 1 cái căn hộ mà, kiểu như là, nó cũng có phòng nha. Ừm, phòng của con mình nè, phòng của hai chồng, rồi nhà bếp này kia đồ đó. Nhưng mà, kiểu như là, đồ nhiều quá, nhà mình thì có con nhỏ mà, đó, đồ chơi của nó nội không mà nó chơi một lần nha, đồ chơi mình đi dẹp thôi là cũng mệt rồi đó.
Ừm hứm. À, là cũng có đầy đủ. Yeah. À. Ừm hứm. Coi như là một căn nhà nho nhỏ đầy đủ hết, 2 phòng ngủ, rồi bao nhiêu phòng sinh hoạt kia, là bếp núc này kia, rồi vệ sinh đồ luôn, như vậy là đồ cũng nhiều đó chớ, nha. Mà bạn có, ờ, lên lịch là ngày, giờ nào phải đi ch chuyến chuyến xe nào phải đi rõ ràng s cụ thể chưa?
À, thật ra nè, cái việc mà xe này kia thì vợ mình có liên hệ rồi. Có nghĩa là á cái sẽ có một chiếc xe, à, là đến nhà mình luôn, chỉ cần là mình đem chỉ người ta đem đồ xuống, mình gom vô rồi đó, mình đem xuống thì người ta đem chem để lên xe cho mình luôn, rồi chạy về. Nhưng mà, kiểu như, giờ tui cũng chưa sắp xếp gì được luôn bạn ơi, tại vì công việc còn d đang dang dở đúng rồi, sáng nào cũng đi hết trơn.
Yeah. Ừm hứm. À, nhưng mà Ừm. Vậy là bạn mướn bạn mướn dịch vụ, ờ, thọ chở đồ cho bạn, hay là bạn mướn xe để bạn tự chở?
À, mình mướn xe thôi à. Có nghĩa là á mình chỉ thuê chiếc xe đó, nó có nhiệm vụ là nó lại nó lấy hàng rồi nó chở đi về quê cho mình, chứ nó hổng có giúp mình vận chuyển hay là không có giúp cho mình, à, khuân đồ hay là sắp xếp đồ đâu nghen.
À. Rồi. Đóng gói. À. Ừm hứm. Rồi, mình hiểu, nhưng mà ít nhất á là có cái xe đó nó tới đúng ngày đúng giờ, bạn phải tải đồ lên để cho nó chở về nè. Thì bây giờ cái công chuyện của bạn cần phải giải quyết là chỉ có tải đồ, có nghĩa là đóng gói, xu xếp hết, dọn vô bao, vô bị, vô thùng, vậy thôi phải hông nè? Ừm.
Ờ, đúng rồi đó. Có nghĩa là bây giờ tui chỉ cần sắp xếp đồ, ơ, cho nó ngay ngắn rồi phân loại đồ làm sao, làm sao, rồi ghi rõ ràng này kia, mà giờ tui thấy tui nhức đầu quá bạn ơi, đồ quá trời nhiều luôn, mà giờ tui phải đi làm nữa chứ, hai vợ chồng cùng đi làm mà. Rồi hàng sáng á đều phải cho con nhỏ đi học, lo cho nó này kia nữa, đâu có thời gian đâu làm, nhiều khi đi làm về mệt muốn chết luôn rồi mà còn ngủ, nghỉ ngơi đồ nữa, đâu có thời gian đâu dọn dẹp đâu.
Yeah. <chuckles> À. À, hiểu, hiểu. Hiểu. Ừm hứm. Yeah. Rồi, bạn căng thẳng cái chỗ là bây giờ đồ nhiều quá không biết dẹp sao, mà thời gian thì không có. 1 ngày bạn đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Rồi cái thời gian mà có mặt ở nhà để bắt đầu đóng gói vô hàng đó là được mấy tiếng một ngày?
Rồi, rồi để mà nói cho bạn nghe, cái lịch của bình thường của hai vợ chồng hằng sáng ra, con thức dậy nha, xong rồi chăm sóc cho con, rồi cho ti sữa nè, rồi, à, mà hai vợ chồng chuẩn bị cho con đi học nha, thì tính ra cũng 8:00 giờ rồi, lúc đó hai vợ chồng chạy đến công sở làm luôn, rồi làm, rồi ăn uống này kia xong buổi chiều á là 4:00 giờ là rước con thì á mình di về sớm. Mình về sớm xong đứa con về mình tắm rửa cho con, rồi nấu đồ ăn cho con ăn, rồi đến vợ mình về cũng ăn cơm chung, rồi sau đó là quần áo, giặt đồ, dọn dẹp, rửa chén này kia là cũng đến giờ ngủ rồi, đã đến đến giờ con mình ngủ rồi, lại lo cho con, nhiều khi con mình ngủ khoảng 8:00 giờ tối nha, thì tới lúc đó rồi mình còn làm gì được nữa đâu. Nhiều khi mình làm ồn quá, con mình thức dậy thì nó khóc, ừm, nó la, cũng đâu có làm được đâu nè.
Yeah. Ừm. À cha. Ấy chà! Ừm. Ừm, ừm. À, vậy thì bây giờ vậy đi, ờ, một người làm, ờ, một người dọn nhà, một người lo cái công chuyện hàng ngày, thì coi như là có tay này, tay kia, coi như là vừa dọn được đồ mà công việc hàng ngày ăn uống, chợ búa, con cái cũng hông có bê trễ. Bạn nghĩ chia đôi việc ra vậy, được không? Ví dụ vợ bạn sẽ bây giờ chăm con đi về nấu cơm, rồi chăm con cho ngủ, cho ăn vậy đó cái chuyện chăm sóc con, để cho vợ làm, còn bạn bắt tay vào chỉ tập trung vô cái chuyện dọn nhà thôi, bạn nghĩ chia nhiệm vụ ra vậy ổn hông?
Thật ra thì mình nghe bạn nói vụ chia nhiệm vụ nha, mình cũng có thử rồi đó bạn. Kiểu như là, à, bây giờ, ờ, bây giờ vợ mình á, thì nấu cơm rồi dọn dẹp, tắm rửa cho con này kia thấy cũng được, để mình dọn. Nhưng mà bạn biết hông? Con mình còn nhỏ, thậm chí là ví dụ như vợ mình nấu cơm thì mình phải giữ nó rồi, đâu có bỏ nó chơi một mình hay kia được đâu, nó còn nhỏ xíu à. Đó, cho nên là cái khoảng thời gian mình dọn dẹp rất ít luôn. Ví dụ như mình mới có lấy xếp đồ quần áo này kia xong thế là nó khóc, nó oe lên là mình dỗ nó, đ,ó thì vợ mình thì đang nấu cơm. Thế thì công việc nó lại dang dở, mà làm được chút xíu vậy, chút xíu vậy thôi đó chứ cũng hông có toàn thời gian được luôn đó.
Ừm, sao nè? Ừm. Rồi. Ừm. À. Ừm hứm. Rồi, chút xíu, chút xíu là tại vì nó còn thức, tới lúc mà nó đi ngủ rồi đó thì bạn rảnh tay hơn nè, hổng ai quấy rầy nè, phải hông nè? Vậy thì bây giờ á, bạn phải lên lịch sắp xếp cho nó gọn gàng chút xíu. Có nghĩa là nếu mà bạn nhìn vô căn nhà cái là bạn không biết bắt đầu từ đâu, xếp cái gì trước, bạn phân phòng ra đi, bạn xử lý từng phòng một, mỗi một phòng vậy đó là bạn đưa những cái đồ mà không cần thiết vô bao, vô bị trước, những đồ cần thiết là sẽ những đồ còn lại đi ra đi cuối cùng. Ví dụ bạn bắt đầu từ cái phòng khách trước, á, phòng khách là cái phòng mà, ờ, trong có cần thiết gì đâu, sử dụng đâu nè, cái bếp là cái s sử dụng cuối cùng đi nha, à, cái phòng ngủ cũng sử dụng cuối cùng nhưng mà cái phòng khách là bạn bắt đầu trước từ phòng khách là được nè. Bắt đầu từ cái việc là, à, bỏ vô bao, vô bị, vô thùng, vô bọng, đồ nào trang trí, bỏ vô cái ph cái thùng trang trí, đồ nào là, à, ly, ấm, tách, chén, bỏ vô cái thùng ly, ấm, tánh, chén. Rồi còn cái đồ mà đồ gỗ gia dụng các thứ là, kiểu như, cái đó phải nhờ người tới dọn rồi. Bạn chỉ dọn lăn tăn li ti, trong phòng đó những cái gì lăn tăn li ti bạn vô thùng được đó, thì bạn vô từng thùng mà mỗi thùng bạn liệt kê mỗi c một cái phạm trù, bạn nghĩ bắt đầu vậy có dễ hơn hông?
Đúng rồi đó. À. Ừm, rồi mình hiểu. Ừ, coi bộ được nhe bạn, nhiều khi á, mình thấy mình nhìn nhiều quá cái mình bị rối, đúng hông? Mình nghe bạn nói là mình phải chia ra từng phòng, từng phòng, mà tui thấy cái vụ mà làm ở cái, ơ, dọn dẹp ở cái nhà, cái cái cái phòng khách trước là cũng hợp lý luôn rồi đó, tại nhiều khi tới ngày đi mình còn nấu ăn rồi còn ngủ nghê này kia mà, đúng hông? Mấy phòng đó để dọn sau, mà cái vụ mà á, ờ, mình chia ra cái đồ nào hông dùng này kia bạn nói cũng hợp lý luôn đó, để mình sắp xếp thử coi sao nè. Mà bây giờ mình cũng rối nha bạn ừ, mình cũng rối bây giờ á, nó những cái đồ mà nó nặng nề quá rồi làm sao nha, kiểu như, hông có thời gian luôn á, mà phải khinh đồ nặng này kia đồ đó.
Chà. Ừm. Ứm. Đúng rồi. Yeah, nhưng Ừm hứm. Là mình bắt đầu à. Ừm. Đồ nặng tức là giường, tủ, chén, ơ, tức là, ờ, bàn ghế, giường tủ nè, đúng hông nè? Thì mấy cái đó đó, thì chắc là hai vợ chồng mà làm hông xuể, có đứa con nhỏ nữa, thì bạn nên nhờ người tới giúp đi, thí dụ mướn 1 tay phụ, hay mướn 2 tay phụ, có nghĩa là mướn một người phụ hoặc mướn thêm một người khác, 1, 2 người gì đó, tới để bưng ba cái đồ nặng dồn qua một bên, chứ mình bạn sao mà bưng hết. Nhưng mà mình bắt đầu bằng những cái chỗ mà mình ít sử dụng nhất, rồi sau đó là tới cái chỗ mà mình cái chỗ nào sử dụng nhiều nhất, cái phòng nào hoặc là cái đồ nào sử dụng nhiều nhất thì sẽ ra đi cuối cùng, bạn cứ đi tém quân từ từ vậy đó, thì nó rất dễ xử. Bạn tém từ phòng khách, à, tức là đồ nhẹ bạn cho trước, bạn tự xử cho vô thùng trước, còn cái, a, bàn ghế hay là những cái gì nặng nề đó, bạn để đó chờ người tới, thì m cái người tới đó một ngày, một buổi nào đó thì là họ sẽ bưng bê hết tất cả những cái nặng nề của nhà bạn bỏ vô một góc, chờ xe tới đưa ra thôi thì cái đó để xử sau. Còn bạn xử được mấy cái lăn tăn, li ti, nhỏ nhỏ thì bạn làm trước, đó, vô từng thùng, từng thùng, rồi bây giờ phòng khách xong cái bạn bắt đầu bạn vô phòng ngủ, đó.
Ờ. À, tui hiểu. À. Đúng rồi, đúng rồi ha. Mà tính ra nghe bạn nói vậy cũng hợp lý, thứ nhất là chia phòng, thứ hai là nhờ người khuân vác, đúng hông? Mà, kiểu như nha, nhờ người tui cũng lo lắng nghen bạn, tại vì nhiều khi á, cái đồ của mình nha, ta làm hông kỹ á, rồi đổ vỡ đồ của mình chẳng hạn như cái đồ thủy tinh hay đồ gốm đồ đó. Đặc biệt là nhà tui nha có những cái bình gốm, kiểu như là, không phải là có giá trị gì đâu, nhưng mà tui rất là thích nha, lỡ mà có làm bể hay là gì đó là tui cũng thấy là tui cũng chột dạ lắm luôn đó.
Ừm. Yeah. Sao vậy? Ưm hừm. Ừm hứm. Hiểu, hiểu. Nhưng mà thiệt ra bạn biết hông, cái trách nhiệm của người ta đó, người ta làm việc, người ta được nhận lương cho người ta cũng có trách nhiệm phải chỉn chu đàng hoàng lắm, nhưng mà cẩn thận hơn đó là những cái gì dễ vỡ đó, bạn tự tay bạn vô thùng, vô bọng trước đi. À, bạn kiếm những cái thùng, bạn kiếm những cái vải, hay bạn kiếm những cái giấy này kia đó hay là mút xốp đồ đó, bạn chằn, bạn tấn, rồi bạn vô trước những cái thùng vậy đi để cho người ta đụng tới vô thì c cũng có cái đồ chằn, chấn, tấn, nó đỡ vể vỡ hơn cho bạn thì cũng được đi. Còn những cái gì mà bạn xử được trước, thí dụ như trong phòng ngủ nè, là bạn để ra thí dụ như thùng này là thùng, à, quần áo, thùng quần, thùng áo, thùng đi chơi hay là thùng bộ đồ nhà, à, thùng chăn, thùng màn, thùng móc, hay là thùng chén. Đó, từng thùng, từng thùng một, khi bạn dọn theo cái phạm vi vậy đó, thì về tới nhà mới đó, bạn bung ra cũng dễ lắm, chứ nó hông có lộn xộn, xáo ngầu. Ừm hứm.
Ừ, hợp lý rồi đó. À, đúng rồi, ý của bạn là phải phân loại ra, đúng hông? Cái nào dễ vỡ nè, rồi cái nào chẳng hạn như dụng cụ của nhà bếp, hay là quần áo này kia để riêng ra hết, đúng hông? Nghe bạn nói tự nhiên cái tui thấy tui sáng lên nha, kiểu như là, nó hổng còn rối trong đầu tui nữa đó nha. Mà mà mà bây giờ nha bạn ơi, ưm, còn có vài ngày nữa rồi bây giờ, kiểu như, phải làm sao bây giờ, thấy quá trời nhiều luôn á, kiểu như là, phải lên lịch làm sao ha?
Yeah. Yeah. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Hiểu, nếu bạn hổng đủ thời gian đó, thì một trong hai người xin nghỉ làm một ngày hay bớt, ờ, thời gian làm mỗi ngày chút, phải có, ơ, nhính thời gian ra làm chứ ngày giờ thì cấp bách, xe tới giơ nơi, nó tới rồi mà bạn chưa xong nó đâu có chờ bạn, hoặc là chủ nhà cũng đâu có cho bạn ở thêm. Thành ra nếu mà nghỉ một ngày không ăn lương để mà dọn cho xong thì bạn cũng phải bắt buộc rồi, được không nè?
Đúng rồi. Đúng luôn. Tính ra là cũng hợp lý đó nha, chắc là á, phải thứ nhất là nhín thời gian lại, thứ hai là hông được thì xin nghỉ 1, 2 bữa luôn đi, tại đằng nào cũng đi về mà, đúng hông? Mà cái kiểu như là phải dành thời gian thôi.
Ừm. Yeah. Đúng rồi. Cái thứ ba nữa nếu mà bạn có ai mà phụ giúp được, bạn bè, người thân gì đó, thì nhờ người ta giúp vô cho nhanh thì cũng được luôn, nhờ 1, 2 người phụ dọn thì nó cũng lỡ lắm đó, bạn thấy sao?
Ừ, hợp lý luôn rồi đó, chắc phải nhờ bạn thân nè với lại tui thấy là lên trên thành phố thì mình thuê những dịch vụ đó nó cũng có sẵn mà, đúng hông? Tại sao tui hông nghĩ ra ngay từ đầu ta? Mà nghe bạn nói chuyện nha, tự nhiên cái tui cảm thấy tui nhẹ lòng hơn d dễ dễ sợ luôn á, bây giờ thấy cái nghĩ cái công việc dọn dẹp này kia nó cũng hổng có còn khó khăn hay là căng thẳng gì nữa hết trơn á. <chuckles>
Ừm. Yeah. Ừm, hay quá ha! Ừm. Mình chia nó theo cái phân loại nó theo từng một cái hạng mục như vậy đó, nó dễ cho mình xử mà mình không bị rối răm, mà mình cũng hông sợ thấy nó nhiều, thí dụ bạn nhờ người thân hổng được thì bạn nhờ dịch vụ cũng được luôn, nếu có chút tiền chi ra người ta làm phụ cũng đỡ luôn nè. Nè, nhưng mà luôn luôn bắt đầu từng phòng một, rồi bắt đầu từng những cái gì mà nó lớn, nó dễ, rồi từ tứ mới tới tẳng lẳng, lẳng tẳng nhưng mà nhớ theo theo phạm trù nha, đâu ra đó, chứ đừng có để lung tung quăng tùm lum vô, móc áo chung với quần áo là kia là rối lắm đó, về gỡ ra cũng mệt.
Đúng rồi đó. Ờ. Ừ. Ừ. Rồi, ừ, tui nhớ rồi nha, những cái lời khuyên của bạn tui nhớ hết trơn luôn á nha, là phải sắp xếp đồ cho gọn gàng, rồi thuê người là phải kỹ càng này kia, đúng hông? Mà nghe bạn nói chuyện nãy giờ bạn khuyên mình đó nha, mình thấy rất là vui vẻ luôn đó, bây giờ mình cảm thấy cái việc mà dọn dẹp nhà cửa, hay là dọn cho gọn gàng nó cũng dễ dàng hơn đối với mình luôn đó. Mình nghĩ là mình sẽ làm được chính xác luôn đó nha.
Ừm. Vậy hả? Ừm hưm. À, được vậy thì hay quá. Ừm, bạn tém sao mà cuối cùng, a, cái cuối cùng mà cái vật ra đi trong nhà bạn chỉ coi là cái cái gối, <chuckles> cái mền, cái khăn bàn chải đánh răng, cái khăn rửa mặt thôi đó là đúng đó. <laughs> Rồi, chúc bạn thành công nghen, mình rất vui được hỗ trợ. Chúc bạn á, được có một cái chuyến dọn nhà vui vẻ thoải mái.
Ừ, đúng rồi đó. Được đó, ừ, <laughs> cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đó nha. Ờ. À, bye bye.
Bye bye!